と、普段の生活において、完璧を求める方か、それともまず出してから、まあフィードバックだったり、相手の反応を見て、直す方なのかどっちよりですかね？
はい。 ふんふん。 ああ。 私結構完璧を求めちゃう方かもしれないです。うん。
おお。 ほう、ほ、え、それはもうご自身でもかん意識できるぐらい完璧を求めがちってことですか？
はい。 そうですね。なんか完璧を求めがちというか、その何ですか、まず出すとか、まずやってみるっていうのが、にができなくて、あのすごい自分で何ていうか考えすぎちゃって、うん、前にす踏み出せないみたいな。
はい。 おお。 はい。 ああ、はは。 おお。 ええ。
そういう、なんていうんすかね、癖があって、うーん、だから、なんなんですけど、ま、完璧主義の方だとは思います。
はは。ははい。 え、それはご自身中で、ポジティブに捉えて、それともちょっと直したいなみたいな感じなんすか？
はい。 あ、これはでも結構自分の欠点でネガティブに捉えてるかなって思います。うん。
あ、そうなんですね。じゃちょっと完璧を求めすぎてて、一歩がなかなか出ないかなっていう気持ちになってってことですか？ああ。
はい、はい。 そうですね。なんか、細部にこだわって完璧な状態で出せるとかだったら、いい完璧主義だと思うんですけど、私の場合その、完璧にしなきゃって思って、始めらるれないので、はい、だからあの、非常に自分の直すべきところかなって思ってます。
はい。 うん、ふんふん。 はい。 ああ、そもそもの、はい。 ほう、ほ、え、具体的だとどんな場面で、わ、なんか、なんか完璧じゃないといけないよな、でも足が一歩出ないなって時はどういう場面で結構あるんですか？
うん。 ああ、なんか仕事とかだと、まあ締め切りがあるから、もうややるんですけど、特にあの趣味とか、逆にそのたのし楽しいことができなくて、あの私例えば今、あのこの間旅行に行って、で、動画をいっぱい撮ったから、YouTube やろうかなとか思ったんですよ。でも、こうまず YouTube をやるにはって本を読み始めて、ん、色んな動画サイトを見て、で、人のを見た上で、ああ、難しそうって思って、自分にはそこまでできないみたいな。はい。
はい。 ああ、確かにな。 はい。 はい。 ああ、は。 はいはい。 うん。あ、はいはい。 <laughs> ああ、はいはい。ああ。 はい。 ああ、なるほど。 は、あ、でもそのちゃんと形から入ろうって意識はあるんですね？ふーん。
ありますね。だからえっと、絵を描きたいって思ったら、なんかちょっといい可愛いスケッチブックとか買っちゃって。でも、なんか絵の本とかも買った上で、なんかやらないんですよ。<laughs>
はい。 ほうほうほう。 ああ、はあ。 <laughs> あ、でも。さいど、なんなら最初の一歩ぐらいはしっかり出てるや出てる感じですよね。その、物は揃えると。
うん。 ああ、まあ、そう。と、物は揃えるけど、実行に移せない。なんか、あ、多分、ほんとにその、まず出す。その、ちょっと、まあそんな最初から上手い人なんていないのは分かってるんですけど、なんか、多分その、まず作ったものが、ああ、やっぱこの程度かって思ってがっかりするのが嫌なのかもしれないです。
ああ。 うん、ふんふんふん。 はい。 ああ、あ、はあはあ。う、じゃあご自身のそのこういうスタイル、その完璧を求めがちになった背景ってなんか振り返ると、結構何か思いつくものあります？これもしかしたら作用してるか、もしかしたら全般、その環境だったのか、どういったものが今の自分を形成してるとされもす、はい。
うん。 はい。 うんうん。 はい。 うん。 うーん。 はい。 ああ。 でも、なんかその何がっていうのはちょっと、すぐは思いつかないんですけど、高校生の頃に担任の先生に、「ほんとにお前はゼロか百かしかないから、その考え方を直さあとで苦労するぞ」って言われたことあって。
うーん、ふんふん、はい。 はい。 はい。 はあ。 はあ。 <laughs> わ、でも今でもその言葉残ってるってわけですもね。心の中に。ああ。
うん、ずっと残ってて、たしそうだよなって思うことはけ
はあ。
だから少なくとも、その高校生、じゅうだいの時点では、もうかなりそれがあったんだとはね。
はい。 へえ。え、どうですか、その例えば、ご両親だったり、周りの大人が結構失敗に対して、厳しい感じだったのか、それともはい。
うん。 はい。 はい。 そう。それがね、不思議なんですけど、全く放任主義だったんですよね。
はい。 おお、面白い、はい。
ただ、でも、放任主義だから、ううんと、良くも悪くも褒めてくれるとかがあんまりなかったので。
ああ、はあはあはあ。
だから、多分自分で基準を高く設定しちゃって
ああ。
別にそれをクリアしようがしまいが、別に誰が褒めてくれるとかじゃない、自分が納得いかないみたいな、多分そういうことなのかなとは思います。
はい。 うん、ふんふん。 こいですね。そこで低い基準の方ではなく、高い基準の方にね、設定したのすごいですよね。
うん。 はい。 うーん、そうですね。やっぱりなんか、その、お手本となるものが何でもあるじゃないですか、絵とか。で、それを見たら、まずそこと同じぐらいに描けるのが、最低ラインみたいに。
うん。 はい。確かに。 <laughs> すごい、すごい、いやそこ思えるのすごいすよ。
うーん、でもなんかそんなの絶対無理じゃないですか。<laughs>
まあ、まあまあまあ、確かに確かに。
うーん。 そう。
ええ。え、じゃ、今まで人生において楽しようの方向に行ったことは、す少ないですか？
はい。 ああ、どうなんだろう。楽しよう、はないかな、なんか
わあ、すごいストイックですね、そう考えると。
あ、例えばですけど、こういうものを作りたいから、それを効率よく作るためにはどうしたらいいかをめちゃくちゃ考えたりをとかはします。
はい。 はい。 はあ、ああ、はあはあ、なるほど。
はい。
ええ。え、ってことはですよ。いっかい、1歩踏み出して、なんなら2歩目3歩目出た時は、かなりうまくいく可能性高いんじゃないですか。
はい。 うん。 あ、多分そうだとは思うんうんうん。
ですよね。 あ、じゃあ進めば結構上手くいくって、ご自身も認識されてるとこあるから、よりもどかしさを感じるところもあるんすか？そのにほ目、さんほ目が出ないのが。ああ。
そうなんですよね。<laughs> うん。 はい。 そうですね。もっと、なんか、踏み出せるようになりたいなとは思ってます。うん。
ええ、え、じゃあその、そこまで認識されてて、自覚されてて、何かその対策、自分をなんか変えようみたいな
はい、はい。 うん。
方法取ってたりするんですか？
ああ、なんか
はい。
1年ぐらい前から、あ、まあ、なんか色々あって仕事を辞めて、で、それもなんかこう、自分の思うレベルの、その仕事に対する結果が出せなくて勝手に病んじゃったんですけど。やっぱこの考え方だとずっと生きづらいな、あの学校の先生が言っていた通りになるなって思ったんで。あの、ジャーナリングって分かりますか？あれを始めて。で、こう、まあ、その正しいやり方とか、よく分かんないんですけど、とにかくその思ったこととかを書いたりとかしたら、なんかこの
おお。 はいはい。 うん、ふんふん。 はいはい。 ああ。はあはあ。 分かります、はい。 おお。 あ、はい。
結構今までは、なんだろう、自分本当に毎日何もしてないなって思ってたんですよね。
はあ、はい。
だけど、なんかこうやって書き出してみると、例えば、あ、今日は大掃除してゴミ袋出したじゃんとか。
うん。うん。は、なるほど、はい。
なんか、意外と、なんかちゃんとやってるじゃんって思えるようになって。
ああ、はあはあ。
うん、だから、自分の中で、この程度のことはできるって切り捨ててたものを書き出すことで、いやいや、実はやってたじゃないっていうのを客観的に見たら、なんか、多少ましになってきたかなと思います。
はい。 へえ。 すごいほんとに文字にして、やってることを、も、目の当たりにした時に、その自己肯定感だったり。
はい。 うん。 はい。 あ、そうですね、そう、自己肯定感、うん。はい。
ああ。上がってきて。 自分の中でもやはり変化が起きてるとは感じるんですか？
そうですね、なんかあの、ジャーナリングの時に、その、今日やりたいこととかを書くようにして、もう本当に、超ちっちゃい、今日ポストに手紙出しに行くとか、<chuckles> のも全部書いて。
うん。 はい。 はい。 おお。 ああ、すごい、はいはい。
で、やったら可愛いシールとか貼るんですよ。
はい。
そうするとなんかこう視覚的に、そう、なんか、やった結果が、なんか華やかになって、ああ、今日シールいっぱい貼れたし、頑張ったなみたいな、めっちゃく小学生みたいなことなんですけど。
あ、すごい、あ、すごい、はい。 ほ。 ああ、は、いや、いやいやいや、いま、でも、なんすか、原点であり、それが一番効率がいいっていうか、効果的っていうか。
はい。 うーん、そうですね、なんかそれが結構いちねんぐらいやってて、だいぶ、まあまだ全然本当に大事なとこ、その趣味やりたいとかはなかなか踏み出せないけど、でもなんか、割と、ましになったかなとは思います。
ええ。 はい。 うんうん。 すごい。だって、そのジャーナリングやる時に、そこのジャーナリングを完璧に書こうとは思ってないですよね、多分。
はい。 ああ、なんかそう最初は思ってました。なんかもうそれこそ、ノートノートのなんか、うん、字とか間違えるじゃないですか。私そういうのも嫌なんですよ。<chuckles> うん、でもまあ、そんなのもあ、それもシール貼って隠せばいいじゃんとか、<scoffs> なんかいろいろ。そうそうそう、だったりとかして、まあ、しったい、だんだん完璧主義を、<scoffs> なんか抜け出そうとしてますね。
あ、なるほど。 はい。 ああ。<laughs> わかりまああ、なるほど、はいはい。 はい。 あ、すごいすごい、はい。 はい。 あ、ね、なんかその心の変化、心境の変化が、おお話聞いてる限りだとすごくなんかいろんな場面に応用できそうな感じしますけどね、なんかね。うん。
はい。うん。 う、そうですね。うん。あとは何だろう。あ、あと、最近 AI がやっぱすごい、ね、あれじゃないですか。で、わりとその、AI に話しかけるんですよ。で、なんか仕事のとかじゃなくて、なんか、これこれ、こうしたいんだよね。で、でも私これが駄目でみたいなことを打ち込むと、大体、いや、それはなんか考えすぎですとか言ってくれるんすよ。<laughs>
はい。 ああ、はい。 はい。 おお。 はい。 ほほほ。 <laughs> さすがですね、はい。はい。
うん、そう言われると、相手が AI でも、そうか、そうだよねってなるんですよね。
うーん。な、あ、すごい、ちょ、すごい心の友になってくれてる一面が。ええ！あ、それすごくなんか精神衛生上いいね、使い方ですね。
そうですね、はい。うん。 はい、なんかね、あの、あ、うん、その使い方をすごくしてるために課金してるんですけど。<laughs> うん。
ああ、いやでも、いやいやいや、大事だと思います。で、それだけで自分が、でき気が乗るなら。
そうですね。うん、だからなんか、そういう、何ですかね、ノノート書いたりとか、その AI の話したりとか、やっぱ、客観、完璧主義の人って、自分で抱え込んじゃうのかなって思って。
うん。 うんうん。 はい。 は、あ、自分なんなら自分だけでってことですか？もうじああ完結させちゃおうとすするんす、ああ。
そうですそうです。うん、そうなんです。うん。ていうのをなんか強制的に客観視すると、なんか、良かったのかなって自分 で、うん。
はい。 ああ、そっか、まさにノートだったり、AI って他の視点を通して、自分が見れてる一面があるってこです？おお。ええ、それ確かになんかすごい完璧主義すぎて悩んでる方にはすごく助かる、なんかね、救いのアドバイスなりそうですよね。
はい。 はい。 そうだと思います。うん。 はい。 うん。 ああ。 あ、そうですね、なんか、結構これはね、お勧めしたいかなって思います。うん。
うん。 ああ、はあはあ。それってご自身でもやはり変化を感じてるところあるわけですもんね。うん。
そうですね、たぶん、なんかだいぶ変わったと思います、正直。
あ、いや、確かにお話聞いててもなんかすごく感じます。はい。
うん。
うーん。え、はい。
なんだろう、はい、あの思い思い詰めることがなくなったというか。
確かにな。で、そう考えてや逆に振り返ると、その、どうなんす、思い詰めすぎてたなって思うところがあるんですか？それともなんか、いどう捉えてるんすか、か過去のその、完璧主義だった自分。
うん。 はい。 ああ。 すすそうですね、なんか、うん、思い込みすぎてたのは絶対あると思いますね。なんか、あの、まあこういう言い方するとあれだけど、なんか、意外とちゃんとできてたのに、なんでそんなに悩んでたんだろうみたいな。
うーん。 はい。 ああ、なるほど、確かに。
うん。
確かに完璧主義の方、確かにだいたいもう、合格点は出してますもんね。
はい。 うん、そうですね。多分、うん。
ですよねですよね。そっか、もっともっと、より高く、より良くって考えてたところが、振り返るとあったかもという。
はい。 うん、そう、だから、どっちかっていうと、なんか結果じゃなくて、過程を重視するようになったかもしれないですね。
ほう。 ああ、なるほど、過程。
はい、うん。
そこに対して、どういう過程をどういうふうに見方が変わったんです？そのほ褒めるようになったのか、自分自身でその過程を。あ、そうなんすか。はん。
あ、そうですそうです。なんか結局、今までは踏み出せなかったから、踏み出したら、ばってやって、すごく自分で納得する結果が出て、満足してたけど、今まで踏み出せなかったのが、ちょっとでもできたら、じゃあ、絵の具買って、蓋開けた、お、やったじゃん！みたいな、そこにフォーカスしようと思って。
はい。 うーん、うんうんうん。 はい。 あ、ああ、すごい。ええ！と、一種その、自分の、ま、おだておだて方だったり、気の乗せ方が自分自身で、理解してきたところが、あるってことです？
はい。 うーん。はい。 はい。そうですね。なんか、そうやっていくと、完璧主義だと褒めるところが、ささ最終的な1点しかないかなって、自分の中では思ってて。
ああ、はあはあはあ、はい。
でも、その過程だと、何やっても、褒めるポイントがいっぱい <chuckles> あるから。
つこう、確かに。すごいですね。こんなに視点って変わるものなんすね。
うん。 そうですね。だから、まだその完璧を求めるか、まず出すかっていうので、まず出すにはまだ至ってはいないんですけど、いずれそうなりたいなとは思ってて。うん。
はい。 はいはい。 はあはあ。で、現にご自身もそこに近づいてる感覚はどうなんすか、あるんですか？
あ、ありますね。一応もうなんか、今までじゃ例えば3ヶ月かかってたのが1週間になったとかそういうレベルなんですけど、踏み出すまでに。うーん。でもそんな感じですね、今。
ふーん。 いやいやでもね、それでも大きな変化ですもんね。 ええ、じゃすごくなんか将来未来に対しても、なんかどういう感じですか、こ肯定的なのか。どうたいね、うん。
はい。 うん。 ああ、そう、でも結構、こうてきてきになったと思います、なんか。うん。なんかとりあえずやってみてから考えればなんとかなるよねみたいな、そこまで来ました。<laughs> はい。
ああ。 あ、すごい。 まずまずやってみようと。 はあ、いや、ね、なんかすごく、ポジティブにも捉えてらっしゃるから、すごく聞いてる側も多分元気出るようなお話だと
うん。 はい。 あ、だとしたらすごくよかったです。はい。
うーん。確かに。え、じゃあ現に今、かん今のご自身の中で完璧ってどういう概念なんすか？
はい。 今はでもなんだろう、完璧の概念、難しいな。あ、でも、何でも良くて、とりあえず完成させたら完璧だと思いまうん。
ああ、いやすごい。いやなんか自分自身もちょっといいして得られた気がします。ほんとありがとうございました。はい、ありがとうございました。
はい。楽しかったです。ありがとうございました。